Itutuloy ko yung pag-aaral. So, mas pinili ko muna yung pag-aaral, kasi alam ko naman na that time, ah
Hmm. Hmm.
mas mahalaga muna sa akin yung, kahit alam ko na, mahal ko siya, pero mas mahalaga pa din sa'kin yung, ah, pag-aaral. Puwede naman makapaghintay 'yon, eh, yung love. <chuckles>
Oo, mahi Oo, oo, oo, ang hirap talaga ng ganyang sitwasyon, lalo 'pag first love mo, unang-unang love mo, akala mo forever na 'yons Ayun, ang hirap-hirap talagang desisyon niyan, kasi akala mo ma hindi na kayo, hindi na parang matatapos na yung mundo, kapag naghiwalay kayo. Pero anong natutunan mo pagkatapos ang desisyon mo na 'yon?
A Mm, oo, actually, first love ko siya. Mm. Ah, malaki.
Mm.
Kasi sabi ko, that time, hindi pa pala ako matured. Oo, kung sa gano'n, sa mga gano'n na relationship, ah, sabi ko, buti na lang, <chuckles> buti na lang nag-break kami siguro, 'pag hindi kami nag-break, ano ang buhay ko ngayon? Baka iniisip ko kasi, sa amin kasi dito sa mga barangay namin, ay yung mga kabataan, sunod-sunod yung mga anak. <chuckles>
Mm, oo, oh. Mm, hmm, oh. Oo. Oo. Oo, totoo.
Hmm, oo. So so, sabi ko, mag naging maganda yung naging, <clears throat> ah, desisyon ko, kasi na nabigyan ako ng magandang future. Kung mas pinili ko siguro siya, hindi ko alam kung anong situation ko ngayon. Napapai natatawa ako 'pag minsan, 'pag, "Hala, baka gano'n siguro ako, 'pag tinuloy ko yung relationship na, sunod-sunod yung anak or" <laughs>
Mm, oo. Mm. Mm, oh. Mhm. Oo, oo, oo. Totoo, totoo 'yon.
'Yon yung kagandahan no'ng, ah, tamang desisyon.

Ano mo ang hirap yatang <laughs> Ang hira diyan sa sitwasyon na 'yan ano napakahirap, kasi siyempre magulang tapos yung, tinitubok ng puso mo, so sino yung pipiliin mo? Sabi 'pag ako yung na sa gano'n na situation, parang ang hirap. <laughs> Kasi both naman sila mahal mo, eh, 'di ba?
Oo. Mm, mm. Oo. Oo. Mm. Mm. Mm, mhm pero nag Oo. Oo totoo, oo, mm, tama.
So anong sinong susundin mo? Mm. Pero paras
Mm, mm. Pero may ano may may sitwasyon ka na ba kung saan na nakaranas ka ng ganyan sitwasyon kahit hindi sa love life, yung kumbaga nagkakag nagkakaro'n ka ng, pagpili may dilema sino pipiliin ko itong sitwasyon na 'to o yung sarili kong desisyon?
Hmm, actually nagkaroon na ako ng ganyan na situation. Oo, medyo bata-bata pa kasi ako do'n, so pinagpili nila, ah, umam mayro'n kasi akong boyfriend. <laughs> Tapos pinagpili ako ng umamin ako siyempre that time nag-aaral pa 'di ba 'pag nag-aaral ka dapat focus, focus sa pag-aaral. So ngayon pero nagkaroon na ako, na-inlove ako nagkaroon ako ng boyfriend. Pero siyempre ayoko naman na ilihim so umamin ako sa mga parents ko na, "I have a boyfriend, while I'm alam mo 'yun nag-aaral," so
Mm. Oo. Mm. Oo, oo. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm, oo, oo.